Kalau menurut aku, ya, mmm, <tsk> sebenarnya agak bahaya, sih, ya, kalau sampai mengubah perspektif, gitu. Tapi sejauh ini, sih, kalau aku lihat dari film kayak Malin Kundang ini, kan, yang penting esensinya sama, gitu, kan. Yang penting kita, eee, harus, eee, hormat, gitu, ke orang tua, jangan durhaka, gitu, kan, kalau sama, yang penting pesannya sama sebenernya, itu, sih. Jadi yang bahaya ini kalo sampai pe pesan moral dari cerita tersebut jadi ber berubah gitu gara-gara film tersebut. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau kayak Malin Kundang, nih, kan, walaupun dia di tengah-tengah filmnya itu, ya, eee, Malin Kundang, nih, sebagai apa, itu berbeda, sebenarnya nggak terlalu masalah, sih, gitu, yang penting, kan, esensi dari ceritanya itu dapat, gitu, tetap sa tetap sama.
Oke. Pesannya sama, ya. Benar, sih. Kalau misalnya esensinya mungkin tetap sama, mungkin Kakak tadi cerita juga ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi pengusaha, tapi sebenarnya cerita, tuh, tetap sama, yaitu dia merantau ke luar kota, gitu, ya, terus melupakan ibunya, gitu. Jadi sebenarnya pesan yang diangkat pun masih sama untuk, eee, berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Kalau nggak, eee, ada banyak beberapa hal yang terjadi, gitu. Terus, eee, kan, balik lagi, ya, tadi Kakak bilang sebenarnya ceritanya itu tergantung sama sutradaranya, produsernya, mau ditarik ke mana, mau dibawa ke mana, gitu, ya. Sebenarnya seberapa jauh, sih, Kak, tanggung jawab kreator atau si pembuat film ini soal budayanya, gitu? Karena, kan, seharusnya mereka emang mencari tau terlebih dahulu, apalagi kalau cerita daerah, tuh, harus datang mungkin, ya, secara langsung ke daerahnya, terus tanya orang-orang tua di sana, gitu, un biar ceritanya, tuh, emang orisinal gitu, otentik. Sebenarnya sebenarnya, eee, kalau menurut Kakak gimana, tuh, Kak? Sebenarnya mereka, tuh, perlu nggak, sih, me melakukan hal-hal seperti itu, gitu?
Iya. Mhm. Benar. Iya. Benar banget. Iya. Benar banget soal ini, iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Emang. Benar benar, soal ini, iya, Mhm.

Ya menurut aku sendiri sih udah cukup membosankan sebenarnya ya. Karena, ya kita kan udah kayak disuguhkan gitu sama cerita-cerita seperti ini tuh, u mmm, udah ya puluhan tahun gitu kan kita udah denger. Jadi jadi, ya istilahnya kita tuh dah ud udah bosen gitu, kita kan udah tahu jadi gimana ya, ibarat kita tuh dateng ke bioskop nonton film yang kita udah tahu gitu bakal gimana ceritanya, alurnya, sama ending-nya. Udah kayak spoiler gitu kan, jadi buat apa gitu kan. Kecuali nih, kecuali, mitos atau cerita rakyat yang diangkat itu yang bener-bener kayak belum pernah didengar sebelumnya, gitu kan. Mungkin, eee, cerita rakyat atau mitos dari kayak suatu suku, suku-suku yang bisa dibilang mungkin kurang terdengar mungkin kan, ja jadi yang tahu kisah ini cuman orang di eee, di suku itu aja gitu karena tuh cuma di daerah itu aja yang pernah ini tuh bisa jadi me film-film ini tuh bisa jadi media gitu untuk memperkenalkan cerita ini tuh ke ke khalayak luas gitu kan. Jadi, tergan sebenernya aku tuh bukannya nggak pro o diangkat ke layar lebar, tapi yang harus diangkat itu ya, cerita-cerita yang sebenernya belum populer gitu. Jadi orang tuh penasaran gitu kan untuk nonton, gimana sih ceritanya sebenernya gitu kan.
Iya. <chuckles> Eee, iya iya. Paham tuh. Bener bener. Eee, mungkin cerita populer gitu karena udah tau gitu ya ceritanya, apalagi kalau misalnya zaman sekolah, itu di buku pelajaran juga bahasa Indonesia suka ada juga tuh ya, Kak, cerita-cerita rakyat gitu kan. Jadi udah kita baca, udah pernah nonton juga, jadi cukup membosankanlah karena udah tahu nih jalan ceritanya apa. Paling yang beda, secara visualnya aja gitu ya atau pemain-pemainnya aja tuh yang beda. Oke deh, makasih banyak nih Kak ya udah cerita-cerita tadi pendapatnya seputar cerita rakyat atau mitos juga. Tadi diceritain juga tuh sedikit cerita rakyatnya, yaitu Malin Kundang ya Kak favoritnya.
Mhm. Iya, orang malas lah. Mhm. Iya, mhm. Mhm. Iya. Iya, heeh. Iya, sama-sama. Mhm, iya. Sama-sama, terima kasih juga ya udah ngasih kesempatan buat aku, eee, berbagi sih, eee, soal ini pada hari ini dan percakapannya menyenangkan sih, lain kali kita sambung lagi ya, Mbak.
Ya.

Mungkin film Malin Kundang kali ya, soalnya Malin Kundang ini kan film yang bisa dibilang. Eh bukan film sih, kayak, cerita rakyat atau mitos gitu yang udah, lama berkembang gitu kan, udah turun-temurun dan semua orang tau ku soal Malin Kundang ini kan, dan ini pun Malin Kundang ini banyak, eee, versinya juga, itu kan udah berkali-kali juga dibikin film, gitu kan, ya memang pada akhirnya jelas kan, eee, ending-nya tuh dia dikutuk jadi batu gitu. Tapi, di tengah-tengah ceritanya itu, eee, sering berbeda-beda gitu antar tiap filmnya, jadi mungkin, eee, suka-suka set sutradaranya kali, gitu kan, mungkin sutradara ini melihat nilai, eee, versi ini mungkin lebih oke, lebih bisa terima begitu kan, jadi ya heeh, jadi tergantung penulis atau set sutradaranya aja sebenernya kan. Tapi ending-nya sama sih, dia dikutuk jadi batu, gitu. Cuman, kayak, contohnya gini, kayak, eee, di versi A gitu kan, oh, Malin Kundang nih diceritakan dia tuh, eee, jadi pengusaha kaya gitu kan, ngerantau terus jadi pengusaha kaya kan iya, terus akhirnya dia, eee, lupa sama ibunya, akhir akhirnya dia gak mau lagi kenal sama ibunya, akhirnya ibunya mengutuk jadi batu. Terus di versi B kan, kalo gak salah, eee, dia tuh merantau kan akhirnya ja dia jadi kayak ke kepala daerah di daerah tersebut gitu kan, ini kan udah beda gitu kan, versi A bilang gitu, padahal versi B bilang dia jadi, eee, kayak kepala daerah gitu. Heeh.
Iya. <chuckles> Wah. Iya iya, lebih menarik gitu ya? Mhm, di luar kota gitu ya? Mhm. Iya. Kepala daerah. Iya sih, benar juga sih.
Jadi, itu sih.
Nah, kalau gitu, eee, berarti adaptasi mitos itu, bisa nggak sih Kak, mengubah cara pandang tokoh-tokoh legen legendaris sebagai contohnya ya Malin Kundang itu tadi, itu kan membentuk perspektif ya? Kalau menurut Kakak gimana tuh?
Mhm. Iya. Mhm.

Kalau mereka tuh memang bener-bener serius gitu kan, dalam menggarap film tersebut gitu, pengen ya, maksudnya tuh bisa dibilang masterclass-lah, masterpiece gitu kan, istilahnya dalam bahasa Inggris. Nah, itu mereka tuh memang b benar-benar harus, ya, eee, totalitas gitu kan. Kalo totalitas dalam hal ini berarti ya mereka tuh bisa kayak mendatangi tokoh-tokoh adat di daerah tersebut gitu kan, terus minta, eee, kayak saran gitu kan, oh, Ma Malin Kundang ini misalnya gini kan, Malin Kundang ini, ceritanya sebenernya gimana sih? Gitu kan, di versi Minangnya gitu yang bener-bener otentik gitu gimana gitu, kan. Nah, jadi
Iya. Nah, iya kan. Mhm mhm. Iya, betul tuh.
sebenernya gak harus dateng juga gitu. Tapi kalo memang mau totalitas gitu kan, jadi kita harus berkunjung juga berkunjung juga ke daerah di mana, eee, cerita rakyat atau mitos itu berasal gitu. Karena misalnya kayak gini, kayak Tangkuban Perahu itu kan, juga kadang beda-beda gitu kan alurnya juga. Jadi gak selalu sama juga iya.
Nah, iya tuh. Tapi, eee, yang aku lihat kan belakangan ini film-film khususnya film cerita rakyat tuh udah nggak ada lagi Kak yang mau buat. Mungkin karena tadi Kakak bilang juga alasan komersil itu tadi. Mungkin jadi kurang laku kalau misalnya adaptasinya kurang seru, atau ceritanya jadi udah terdengar terlalu membosankan, apalagi kalau yang filmnya tuh udah dibuat ulang nih, misal kayak Malin Kundang itu udah ada berbagai versi, Tangkuban Perahu juga berbagai versi, itu kan, yang bikin mungkin pembuat film jadi males ya untuk ngulang lagi gitu. Apalagi kalau misalnya biayanya nggak dikit, kalau nggak laku gimana? Mungkin kepikirannya kayak gitu, ya. Tapi, mmm, menurut Kakak sebenarnya nih, film cerita rakyat kayak gini, atau adaptasi mitos gitu ya, bisa nggak sih membantu generasi muda buat mengenal budaya sendiri dengan cara yang lebih menarik, atau justru Kakak yang memang pro sama, eee, ya, sudah cukup membosankan gitu?
Mhm. Iya. Mhm. Emang. Iya. Iyalah, biayanya kan gak dikit, heeh. Iya, bener bener. Mhm. Iya. Mhm.